Oke, kalau di kota itu biasanya yang pertama faktornya adalah banyak pendatang. Terus, eee, mungkin kalau di lingkungan aku sendiri sih banyak yang, eee, pendatang plus, ya itu di sini cuman kayak, eee, tinggalnya itu di kontrakan kayak gitu. Jadi, dia merasa bukan memil tidak memiliki si daerah tersebut. Jadi rasa kepemilikan terhadap daerahnya itu tuh tidak ada lah ya, bisa dibilang tidak ada gitu. Beda sama yang di kampung kan, ya dia memang orang sini dan ya pasti kepemilikannya lebih kuat lah ya, kayak gitu. Terus, eee, belum kenal juga sosial, eee, apa ya, sosialisasinya juga kurang gitu kan, terus, mmm, jarang bertegur sapa, itu juga sering banget dan kesibukannya juga sih, berbeda banget gitu, dengan di pedesaan ya, di kampung gitu. Kalau di kota itu mungkin mata pencahariannya itu lebih ke, eee, orang-orangnya padat banget nih, kayak waktunya seharian full heeh, kayak sibuk banget gitu, tapi kalau di kampung kan masih banyak kayaknya deh, yang mata pencahariannya itu enggak yang 8 jam kerja, kayak gitu.
Mmm, mhm. Mhm. Mmm. Mmm, bener sih. Iya, dah sibuk ya? Mhm, bener bener, dan dan itu kan juga pasti mempengaruhi mentalitasnya juga ya. Mungkin kalau di kampung lebih kekeluargaan, kebersamaan, sementara kalau di kota kan jadi apa ya, lebih individualis ya, mungkin bisa dibilang?
Sangat sangat, betul. Yap, bener banget. Mhm, bener bener bener banget sih, gitu. Memang kalau untuk, eee, ikatannya dari orang per orang gitu, memang lebih rendang renggang sih, kalau di kota. Namun kalau misalkan diadakan, eee, gotong royongnya, tidak menutup kemungkinan orang-orang itu akan menolak juga sih, mema eee, sebenernya ya, gitu. Cuman memang sosialisasinya lebih ekstra aja sih, mungkin ya, meb lebih membutuhkan, eee, usaha gitu, kalau di kampung kan sudah ya udah secara otomatis aja, sukarela gitu.
Mhm. Mhm. Mhm mhm, iya, heeh. Iya sih. Mhm, karena udah kebiasaan turun-temurun juga ya, dari orang tua ngajarin seperti itu, ya akibatnya, ya anak mudanya pun tadi meneruskan ya. Bahkan di karang taruna tadi kan udah apa, inisiatif juga kan?
Betul, iya sudah jadi adat. Mmm. Mhm. Bener banget, kayak gitu.